Okey, pero ito, ha, sang-ayon ka ba na yung ano yung pananamit natin parang nakakaboost ng energy, ng mental health ng, um, alam mo yung iba yung energy kasi pag, ah, yung paborito mong damit yung suot mo. May gano'n factor ka din ba?
Ah, oo mayro'n tsaka ano pag feel mo bagay na bagay sayo yung suot mo, feel mo ang ganda-ganda mo din. <chuckles>
Yes, oo tama, oo.
Di ba? Parang ano, parang yung feeling mo okey lang kahit maglakad-lakad ka ng ilang beses sa harap ng ibang tao parang gano'n, oo.
Totoo, totoo. Oo, pero eto, ha, kasi magkakaiba tayo ng trip na mga damit kunwari ikaw mahilig ka sa dress, yung isa mahilig sa pants, um, paano mo na pag, ah, yan like for example may mga ibang tao na mahilig sa mga mini yung minsan, um, eh, siyempre may conservative kasi mayrong liberated, eh. Um, paano mo ano yung naiisip mo or ano yung, ah, opinyon mo sa mga tao, ah, hindi ka ano sa ano nila sa pananamit nila? Yung gano'n ba yung kunwari nasa church kayo tapos nakita mo, ah, may ano naka shorts lang gano'n.
Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, ako mahilig talaga ako na mag-dress and gusto ko yung mga longs kasi parang yun yung ano ko parang mas komportable ako do'n 'tsaka siguro dahil na din siguro sa ano height ko din parang mas okey siya sa akin. Oo, pero kapag nakakakita ako ng iba do'n sa style ko, do'n sa pananamit ko, ano lang naman minsan in-appreciate ko din yung iba na, okey sa kanila pero sa akin hindi okey kasi hindi bagay sa akin. Na-appreciate ko kapag bagay sa kanila yung damit na yun, oo.
Hmm. Ah, okey. Yes. Ah, okey so Mm, mhm. Okey. Ah, ok Totoo, totoo. Totoo 'yan. Ikaw din ba yung ano, si siyempre tayo mahilig sa ano, nag-uukay ka din, yung mga gano'n?
Ah, oo halos lahat yata ng damit ko, um, galing doon. Gustong-gusto ko kasi kapag di ba, sa ukay kasi usually, um, wala kang masyadong kapareho sa mga damit hindi tulad nung brand new kasi madami oo, kaya mas gusto ko din.
Mm. Ah. Oo. Yes totoo 'yan, oo tama. At saka dib aha, yes pero aside from ano, ha, um, yung sa pag-uukay 'no. Um, ano yung mga paborito mong quick hacks or life savers kapag, ah, kunwari huli ka na, ah, sa accessory, layering o sa isang partikular na sapatos mga outwear gano'n, may mga ginagawa ka ba na sarili mong style, gano'n?

Oo. So, parang ang ano mo, nauuna ang pagiging komportable, gano'n? Ah, okay.
Oo, totoo. Kasi ano, 'pag hindi na ako comfortable tapos hindi pa okay 'yong mood ko, parang ano na, wala na, hindi na talaga ako okay as in.
Mhm. Totoo, totoo 'yan. 'Yong kunwari 'pag ang init-init tapos naka-jacket ka pa, eh, 'di, lalong hindi ka na ano, magiging irritable ka na, 'di ba? Oh, pero ito ha, mhm, oo. Paano ka ba nag-a-adjust, 'no, kapag kunwari umuulan or biglang mainit sobra, may parang go-to formula ka ba para mabilis makalabas or mabilis magdamit gano'n?
Oo. Totoo. Kaya, a 'yon. Um, actually, 'yong sabi ko nga dito sa'min pabago-bago 'yong weather. So, laging, kapag mainit, nakikita ko na mainit 'yong weather nagsusuot ako ng ano lang, ng parang t-shirt lang. Pero may dala ako na jacket pa rin, or mga pangpa-doble, para if ever, lumamig 'yong weather or umulan bigla, may ano ako, may pantakip pa rin.
Okay. Uh-huh. Mhm. Okay. So ano oo. Okay. So ano, masipag ka magbitbit ng extra jacket, gano'n? <laughs>
Oo. Tsaka lagi kasi kaming naka-boots din dito.
<laughs> Ah, talaga. Nagbo-boots kayo diyan, I see.
Mm. Kasi 'pag kahit umaaraw, after 1 hour biglang uulan na siya. So, parang 'yon 'yong go-to shoes namin. Para kahit umulan siya, hindi pa rin mabasa 'yong paa and lagi kaming may dala talagang payong.
Mhm. Okay.